Sintonia, né? Vocês encontraram
Entoni aí eu perguntei: "O que eh, o que que, eh qual que qual que era por que que você veio para os Estados Unidos?". Ela falou: "Ó, eu eu trabalho como enfermeira, eu quero vir aqui fazer um curso de instrumentista pra ser assistente de cirurgiã".
Certo.
Eu acho isso fantástico. Aí eu falei pra ela: "Ó, a minha mãe ela é médica pediatra, ela trabalha há muitos anos numa UTI infantil, né?"
Uhum.
Que é um trabalho assim, é um dos mais nobres, você salva a vida de crianças, né. E, houve essa conexão entre a gente, o fato com a minha mãe, que eu admi eu admirei minha mãe a vida inteira, né, por isso, né. E que ela também é uma mulher da área de saúde, então essa
Certo. Que interessante. É verdade, é é é muito interessante essa coincidência, né. Eu queria fazer uma pergunta, eh, você acha que, ah, o o mundo digital, a tecnologia, eh, hoje, ajudam ou atrapalham os pais modernos, os pais contemporâneos? Isso não existia na época dos seus pais, mas existe agora na época onde você é um pai, né. Que que você acha? Ajuda ou atrapalha?
sim. Exato. É, um uma época eu fa não, é evidente que não. Bom, eh, no caso do eh, no caso a minha esposa ajuda muito porque ela tem horários bem diferentes, às vezes uma cirurgia demora, não é.
Uhum.
Então ela ela, eh, ela liga, né, por um uma uma uma face call pra pra pra mim, né, no caso, pra falar com as crianças, pra dar boa noite para as crianças, que aí eu
Ah, Ok. Ah, que interessante! Interessante. Ou seja, a comunicação é muito mais fácil. Né. Olha.
Sim. Exato. Então o fato que a minha esposa ela pode olhar pra cara da minha filha e do meu filhos evidente que não é a mesma coisa, mas é a é melhor que nada. Quando ela não pode co eh
Faz muita diferença, faz muita diferença. Eh, po é é à distância, mas eles estão falando com a mãe. Faz fa é muito importante. Então, olha que interessante o que você disse: "A comunicação eh, f eh, f f fortalece, né, fortalece essa parceria toda que que nós estamos conversando aqui". Olha, gostei muito dessas informações
sim, exato. Perfeito, exatamente. Sim. Concordo, sim. Exato. Eu também, obrigado pela oportunidade.
adorei e parabéns e e boa sorte com com com a sua família e filhos.
Obrigado. Até mais.

Ir embora sábado de manhã, ou de depois do meio dia, voltava domingo à noite.
Sim.
É, então o que que a empregada fazia tudo, lavava roupa, limpava a casa, fazia almoço, fazia janta. Então, meus pais, lógico que eles tinham mais tempo pra se dedicar a outras coisas, né?
Tá. Sim. E e acabavam, hã, vendo você e o seu irmão, provavelmente, no final do dia, no começo da noite. Eh, e aí vocês passavam um tempo juntos, né? Porque, na verdade, e isso não muda. Tanto no passado, quan quanto no presente, há há uma diferença
Sim. Eu eu acho que tem uma diferença enorme, isso mesmo, e cada um com eh, tem uma opinião. Eu, eh, a minha vida, como é agora, a gente não tem empregada doméstica aqui nos Estados Unidos. Quem tem é pessoas que têm muito dinheiro. Então, não é uma realidade. E até hoje em dia no Brasil me falaram que
É? Aham. Tá. Sim.
tá cada vez mais difícil conseguir, também no Brasil.
Entendi entendi entendi.
Então é, e eu, eh, por exemplo, então eu a a gente tem que eu e a minha esposa ah, a minha esposa, ela é é enfermeira
Hum, entendi. Na área médica, olha olha que coisa interessante, né? Muito interessante. Sua mãe era da área médica, sua esposa da área médica, que coincidência.
Na área médica, exatamente. É. De repente não era coincidência, de repente isso me atraiu nela também. <laughs>
<laughs> Agora, o que eu estava dizendo, uma coisa que eu acho que pra pra gente não deixar passar batido, é que a uma coisa é a às vezes quantidade de tempo, outra coisa é qualidade de tempo. Então, numa situação de onde pais trabalham, é possível achar um um meio termo, onde o tempo que se passa junto, tem qualidade.
Só que é o seguint Aham. Claro. Por isso. Sim.